Bueno, pues, eh, la verdad que me siento muy apenado y también me siento, pues, cansado, y me siento fatigado, me siento desmotivado. Eh, porque, pues, de repente he tenido ciertos fracasos de manera personal, o, incluso, laboral.
Ujú.
Algunos retrocesos que considero que son importantes para el desarrollo, el desempeño de mi vida. Y, pues, no sé cómo sortearlos, no sé cómo salir adelante, no sé cómo encontrar un un reencuadre de mi vida. ¿Qué me puedes aconsejar?
Mira que e estos fracasos, es pues, de entrada, eh, se siente, pues siento mucho que esté pasando estés pasando por esto y te sientas de esa manera, ¿no? Se nota complicado, incluso, en tu en tu tesitura de voz, pero en particular, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuándo sucedió ese fracaso o retroceso, o esos fracasos en particular? ¿Es es en tu vida personal, en el are ámbito profesional? Me gustaría que que que explicaras un poquito más a detalle de eso.
Claro. Claro. Pues, mira, todo comenzó bueno, y en mi vida personal ya había empezado en cuestión de mi matrimonio, ya como que se estaba desmoronando ahí la chispa del amor. Y considero que mucho tuve yo la culpa por haber desatendido a mi esposa en las cuestiones de relaciones sociales, de pasar más tiempo con ellos, porque me veía más absorto en las cuestiones laborales. Y fue a consecuencia que nos hicieron un fraude en la empresa. Entonces, un gerente de alto nivel estuvo haciendo retiros indebidos de aproximadamente 3 años a la fecha. Y, bueno, pues, últimamente empezamos a a ver que queríamos utilizar recursos de las cuentas que ellos trabajaban, y, eh, la sorpresa fue que se encontraban en pérdida, en números rojos, cuando nosotros considerábamos que habíamos estado mandando bastantes recursos a esas cuentas para tener un colchón y, que en el momento de hacer una inversión como la que estamos haciendo de unas cámaras refrigerantes, tuviéramos los recursos para poderlas pagar, y la sorpresa es que no teníamos los recursos, ya habíamos comprado las cámaras, tenemos que pagar las cámaras, y ahora vemos que el gerente de esa línea nos había defraudado con un una muy buena cantidad de dinero. Entonces, pues, eso me desfu me me desmotiva, eso lo veo como un fracaso, y eso empeoró la relación, que ya venía estando mermada con mi esposa. ¿Qué me puedes aconsejar? ¿Qué, qué me recomiendas que haga?
Okey. Ujú. Ah, ah okey. Claro, claro. Desde luego, desde luego. Fi fíjate que bueno, lo de comentas sí s pues está ligado porque te está pegando eso que si bien es cierto, tú por estar metido acá, bien dis bien dijiste que descuidaste la relación, en no estar en eventos sociales. Y y la relación perdió esa chispa, o esa pues, ya no podían eh, ah esa desf pues, hubo una desconexión, si se le puede decir llamar de alguna manera. También, eh, el tema de que, pues, fa la falta de recurso porque esta persona esta, pues, em obró de manera deshonesta, pero seguramente me gustaría escuchar la respuesta. Se puede inferir, quizá, cuál va a ser tu respuesta, pero, ¿cómo tu energía, tu sueño, tus actividades diarias, cómo son ahorita en este contexto? ¿Cómo lo estás viviendo, cómo lo estás pasando?
Sí. Sí. Sí. Pues, mal. De hecho, hay días en que no quiero salir de la cama. Eh, antes tenía una actividad física constante. Me iba en la mañana a hacer cardio, me aventaba mis clases de spinning, nadaba un poco, pero, ahora no tengo ganas de hacerlo. Siento, como que todo estuviera conectado con esta pérdida, como te comento, es un fracaso, me siento fracasado. Entonces, es algo, que, que no puedo controlar. Eh, mi mi mujer me dice: "Que busque ayuda", pero, yo no quiero pedir ayuda, y te voy a decir si eh, y cuando dice: "Ayuda profesional", es que vaya con un psicólogo, que vaya con un psiquiatra, o, digo: "¿Por qué no voy?, porque, yo sé lo que está pasando". O sea, muy en el fondo, incluso, yo creo, que sé lo que debo hacer, y que es vender algunos activos de la empresa, para lo primero que nada es, poder pagar esas cámaras refrigerantes, que afortunadamente nos está vendiendo un cliente, que le hemos comprado hace muchos años. Entonces, entiende que estoy pasando por una situación, de este fraude. Y y bueno, pues, eso es lo que lo que me está sucediendo. De esa manera me siento.
Ujú. Claro, claro. Pues, sí, e e es lamentable, mira, de hecho e e ese tiempo, ¿tienes mucho tiempo sintiéndote así? Mira, eh, ¿hay alguna cosa que que que lo mejora, lo empeora? Algo así, o o, ¿to todo de plano lo empeora?
No, yo creo que sí ayuda mucho, cuando platico, cuando tengo, alguna convivencia correcta con mi esposa, con mis hijos, de hecho con mis papás, ellos tienen, mm, una casita de campo, donde pasamos una velada. Y, ¿sabes?, ahora que lo dices, me conecto mucho con el fuego, porque, hemos hecho fogata, y sí, ahorita que lo dices eh, viendo el fuego me me me siento como más tranquilo. No sé, si sea como que que veo, esa metamorfosis que tiene un tronco, de de de ser fuerte, duro, y y seco, a a pasar a ser una llama, y después un carbón. <giggles> No sé, si sea que así me siento. <laughs> Que no, no sé, si sea, que así me siente yo, la verdad no creo, pero pero, sí me relaja mucho, ¿sabes? Sí sí ha mejorado, para responder a la pregunta.
Ujú. Y después, eh y y que que y que queden cenizas. <giggles> Pues, eh bueno, eso, e e eso, es bueno que hay que haya, esas poquitas cosas, al menos que que te mejoran el ánimo, ¿no? Y es bueno también que tengas ese apoyo de la familia, que tú dices, que al hablar con con tus padres, con tu pareja, y que te hagan sentir un poquito mejor También es bueno, que esta persona, este proveedor sea un poquito empático, que sea que sabes, que estás pasando por un tema por esta persona deshonesta con un tema difícil financieramente hablando, y que a lo mejor te pueda dar chance, de que puedas pagar, este, estas cámaras. Y, este y aunque, a lo mejor no en tiempo y forma pero, que a lo mejor, pueda ser un poquito más flexible con los pagos, también, es bueno que tengas algunos activos para paliar, y hacerle frente a esto, que a lo mejor digas tú: "Pues, bueno, eh, n eso no es lo ideal, que tuviera que echar mano", pero lo bueno que están ahí Eh, pero ahorita me me gustaría me gustaría que comentaras, el por qué no estás abierto a ir con alguien, eh, en particular con un psicólogo, con un consejero, con un terapeuta ahorita decías: "Es que ya sé, lo que tengo que hacer, ya sé, la situación", o sea, pero, me gustaría que ahondaras, más del por qué.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Pues, eh, es por lo que te digo que o tal vez, no quiero ir, para que me digan lo que sé que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, me dicen que que ya no continúe, eh, m me me más bien me dicen que continúe, con la demanda penal en contra de este gerente, y y yo de alguna cierta forma, me rehúso, porque y y no porque lo vayan a meter, a la cárcel, la verdad lo digo con vergüenza, sino porque, sé que no gano nada, que él se vaya a la cárcel, si no voy a recuperar el dinero que nos defraudó. Porque fue un fraude que se vino haciendo en 4 años.
Ujú. Órale.
Entonces, es una persona que ahorita, pues, no tiene ni en qué caerse muerto, porque fue gastando el dinero desmedidamente, de hecho, lo prestó, o sea, sí acepta que cometió el delito, pero, el hecho de llevarlo a prisión no implica que nosotros podamos recuperar ese ese circulante. Entonces, si si, yo ya sé que me va a decir un terapeuta: "Es que tienes que continuar para tú sanarte y para estar", pues sí, pero, ¿y qué?, una persona presa, ¿de qué sirve?, de que aprendan los demás, pues, ahorita ya no pueden hacerlo, porque ya pusimos métodos para que no nos puedan defraudar. Entonces, esa es la razón, como que, y te lo digo en confianza, que que que me siento que me siento vulnerable, que me siento, tengo miedo de que me exhiban, y y sobre todo, no sé, tal vez, sea orgullo o sea soberbia, que no quiero que me digan, lo que sé que tengo que hacer.
Ujú.
Porque, y y y que no lo hago porque, creo que soy una persona pensante. No sé si me explico.
No, claro, y sí te te estás explicando bastante bien. Mira, en el caso de de de de del tema penal. Ya ya de pues, depende de ti. Si quieres dijiste algo muy cierto, no te va a regresar dinero. Pero también la acción er en este país de leyes, en este marco jurídico, la acci o sea, la acción que elijo y que él hizo fue deshonesta. Ahora está en ti, pues, que pagues según como marca y dice la ley.
Claro. Totalmente. Claro.
Entonces pero si tú quieres que pague conforme dice la ley, pues, tienes que seguir. Si dices tú: "Pues, es que no me va a regresar nada, y y y entonces, pues, para mí, como no me va a regresar nada, pues, yo no quiero que pague de la manera que dice la ley". Pues, ya es una decisión que tú tienes que sopesar y decidir cuál es lo mejor. Si quieres que lo pague, entonces tienes que seguir. Si dices tú: "Pero, n no quiero, ay ¿Para qué de qué me sirve que esté en la cárcel?". Pues, entonces, ya decidirás decidirás no seguir, pero eso es una es una decisión que tú tienes que tomar bien bien pensada y bien cautelosamente, por otro lado
Claro. Claro.
conforme a regresar con la chispa, podrías intencionalmente buscar esos momentos de donde haya una conexión emocional, donde salir con con tu mujer, no sé, tener es esos fines de semana esas e escapaditas por aquí, por allá, y no necesariamente que exista el coito, volverse a enamorar, volver a a conectarse Y por otro lado, entiendo que tú puedes decir: "Yo sé lo que me van a decir", pero igual, salvo tu mejor opinión, no cierres la puerta, a lo mejor, mm, que vayas con un terapeuta de parejas. En lo profesional, a lo mejor ya lo tienes bien bien marcado, lo que te vender los activos, hacer esto, hacer lo otro, pero el tema de parejas, a lo mejor, sí necesitas otra perspectiva que, quizás, te amplíe el panorama para, a la mejor lo que puedas hacer. No sé, si si si este consejo, o esta sugerencia tú lo ves viable, te cierras a ella, ¿cómo la ves?
Claro. Mmm. Ah. Claro. Claro. No, de ninguna manera, al contrario, me acabas de abrir ese panorama porque ciertamente estoy confundiendo ambos conceptos, el empresarial, como con el de mi matrimonio. Entonces, eh, sí, ahí ahí sí estoy abierto porque sé que ella es un ser pensante, y que también tiene que llevarse una forma diferente de tratar, así que sí, claro que sí. La verdad que te agradezco mucho estos consejos, sobre todo muchísimas gracias por tu atención, por haber puesto atención a lo que estoy diciendo, y y también a lo que me aportas, muchas gracias.
Ujú. Claro. No, pues, gracias a ti por la confianza, y cuídate mucho, que estés bien, y seguramente te va a ir muy bien.